Ya, terus kayak, mmm, apa ya kalau a nyempetin waktu buat keluarga tuh, bisa me apa ya mengisi kembali baterailah kalau menurutku. Kalau misal iya, lagi suntuk lagi apa gitu tuh bisa kayak, eee, berbagi cerita, eee, untuk apa ya meluapkan segala kepusingan itu, sehingga kayak bisa, apa ya merilis atau melepaskan stres-stresnya gitu karena kan, kalau keluarga itu tuh, tempat cerita yang yang udah tahu gimana luar dalamnya kita gitu kan.
Mhm. Oh, paham paham paham. Mhm. <chuckles> Iya sih. Mhm mhm. Iya, ya karena keluarga kan dekat banget gitu kan.
Iya, jadi nggak perlu ada yang ditutup-tutupin, nggak perlu jelasin lagi, eee, pokok permasalahannya seperti apa pokoknya, garis besarnya udah tahulah kalau keluarga itu gitu kan.
Mhm. Iya. Mhm mhm. Iya, betul sekali.
Mmm, terus, bisa memperkerat mempererat hubungan juga kan, kalau menyempatkan waktu tuh walaupun cuman sebentar itu udah, eee, apa ya, berguna banget sih menurutku gitu.
Mhm mhm. Iya. Iya, betul betul. Ya memang penting sih karena memang di situ tuh, eee, letak kehangatan dan apa ya, eee, membangun koneksi emosional gitu loh Mbak, ya kan?
Mhm. Ya, setuju. Mhm mhm, d iya, dan rumah untuk pulang gitu kan aduh. Nyanyi dulu dong. <laughs>
Iya, betul. <chuckles> Dalam dalam kesibukan sehari-hari yang memang penuh pekerjaan penuh dengan, pelajaran sekolah gitu urusan pribadi, kita tuh sering banget lupa gitu kalau keluarga itu memang tempat pulang gitu ya, yang paling tulus betul kan?
Heeh? Mhm. Ya, bener. Iya, setuju setuju banget.
Iya, betul, kayak lagunya Mas Tulus ya, tempat pulang, gitu.
Ah, gimana Mas?
Waktu, iy i iya, gitu kan.